Abbondante dai. Ehm, successivamente a mezzogiorno e mezzo oppure verso l'1, facciamo 1 oretta e riprendiamo poi alle 2 di pomeriggio, e successivamente ne facciamo 1 alle, mhmm, 3 e mezza, sempre di un circa 1/4 d'ora. Quindi in totale facciamo, ehm, quasi 1 ora e mezza di pausa in tutta la giornata. <smacks lips> Però, fai conto che, ehm, io solitamente le spendo o parlando ovviamente con i miei colleghi o andando in giro cercando del cibo. Fai conto che abbiamo un negozio di alimentari vicino al lavoro, che dista neanche 2 minuti a piedi, comunque abbastanza vicino, infatti, ehm, spesso vado lì per comperarmi il pranzo dato che hanno anche un mhmm, tipo un panificio. Ehm, per per capirci, è l'Aldi. Quindi hanno la la parte con, uhm, le pizzette, le focacce, i burek, hanno anche i dolciumi, quindi sì, alcune volte devo dire che faccio qualche sgarro e mi prendo un pain au chocolat, o un un qualc un qualche fagottino al cioccolato me lo me lo devo divorare per forza.
Mh. Okay. Chiaro, quindi Ah, chiaro, chiaro. Ho capi <chuckles> quindi hai hai la tentazione, ecco a portata di mano. Ma, uhm, quindi fondamentalmente, mhmm, il pasto che riesci a fare a casa è la colazione prima di scendere la mattina, no. E il il pranzo, gli spuntini
Esatto. Mhmm, tendenzialmente s sì.
Okay. E dimmi un po', per caso in ufficio avete possibilità di avere un frigo, oppure un piano dove poter riporre del cibo volendolo portarlo da casa?
S tendenzialmente